Dai, magari con
Ma sì, sì, ognuno di noi credo ne abbia momenti in cui magari è un pochino a corto di soldi e ha tante cose da fare o da pagare; però bisognerebbe evitare di fare tutti i pagamenti tipo Klarna, Scalapay che ti tirano via un sacco di soldi, non manco te ne accorgi. Somma bisognerebbe avere un attimo l'occhio per
Sì. Certo. Mh, come No. Mh-mh. Sì, guarda c'è una mia ami c'è una mia amica che ogni mese ogni vu cosa paga a rate, tipo 3, 4 pagamenti con Klarna e poi si trova mesi e mesi sempre a pagà quelle cose, cioè, secondo me, me è proprio contro produttivo. Eh, non lo so.
A meno che non sei un irresponsabile che dice: "Guarda, cinquanta sessanta euro di eh, al mese".
Mh-mh. Okay, ah-ah.
Cioè programmi la spesa e dici: "Io"
Sì.
"metto in conto che spendo 50€, 60€ di di rate diciamo al mese".
Mh-mh. Mh-mh. Eh
Però non devi andare oltre.
No. C lo sai ci sono persone che addirittura non pagano quelle rate. Ho letto un po' su TikTok questa cosa.
Eh. Ah, l'altra volta l'ho visto pure io. Sì, ma, ehm, sono problemi grossi. Mh.
Eh, vedi? Dopo, eh. Sì, dopo so' problemi, cioè risulti cattivo pagatore, credo, non lo so.
Sì, è una finanziaria a tutti gli effetti.
Sì e quindi cioè nel senso poi ehm, ma non puoi avere, mhmm, ehm, <smacks lips> sai poi delle ripercussioni legali anche, no, cioè se non paghi a lungo anda
Legali no, però ti iscrivono alla cosa dei cattivi creditori e fino a quando cioè prima che ti vengano a pignorare qualche cosa ne passa, diciamo, poi non vengono sicuramente per 10 €. Però ti iscrivono al coso dei cattivi pagatori, se vai per chiedere poi un un prestito dopo magari è difficile che te lo diano. Sono camurrie.
Ah. Ah, oka okay. Mh. Un prestito ah, okay. Un prestito oppure anche stesso il mutuo, ste cose qua, no?
Il mutuo, sì, sì, sì, sì, sì.
Quindi vedi tu comunque, alla fine, poi ti rovini per un per una scemenza che potevi magari evitare, cioè, capito. Per questo dico magari le persone vogliono, ehm, fare shopping, vogliono perché vedono le persone alla moda, però se t non tu non devi per forza, se tu non te lo puoi permettere cioè, capito. Non lo so.
Certo, assolutamente. Eh, ma, ormai, purtroppo, non c'è più questo tipo di educazione.
Mh-mh. E secondo te come si potrebbe insegnare meglio la gestione del denaro ai giovani, no; come come si potre per evitare ciò?
Lad Ai giovani pare un pochino difficile, nel senso li vedo molto scialacquatori.
Mh-mh. Mh-mh.